Alam mo, nakakalungkot sabihin, no? Merong probinsya yung mag mga magulang ko. Probinsiyano talaga sila. Ang nanay ko ay sa Norte, ang nanay ko naman ay sa Visayas. Pero lumaki na ko dito sa Kamaynilaan. Hindi ko na naranasan yung mapuntahan yung, ah, at maranasan yung kapistahan nila. Ang nararanasan ko na lang kapistahan, yung lokal talaga dito sa komunidad namin. Tapos nun, dadayo na lang ako sa ibang lugar. Kasi sila, bilang probinsiyano sila, <sniffs> kumbaga hindi nila i naipamulat sakin yung ganung, ah, pagdiriwang sa probinsya nila yung talagang dadayuhin namin, pupunt oo, kasi masyado silang abala, ba. So, ganon. So, yun naman, habang lumalaki, kung ano na lang yung nakagigisnan ko, kung ano na lang yung napapanood ko, nababalitaan ko, yun na lang yung gusto kong i-celebrate. Tsaka yung, tsaka yung dito na lang din sa ano namin, sa lugar na pista namin. Kasi dito naman sa Kamaynilaan, may kanya-kanyang pista pa rin naman, di ba? Ganun.
Mhm. Ah. Ah, okey. Mm. Mhm. Hmm. Ah, talaga. Ah, okey. Yun na lang din, mm. Oo, pero alam mo kasi minsan parang iba pa rin yung pakiramdam kapag sa probinsya ka nakikipista, eh, no? Parang kasi pag sa siyudad parang kanya-kanya yung pakiramdam, eh. Mm.
Totoo. Mm. Totoo, totoo. Tsaka ano, gusto ko nga din maramdaman yung parang belong ka pa rin. Halimbawa ako, sabihin natin kunwari taga-Baguio talaga ako. Ang sarap sa pakiramdam na yung Baguiong yung Baguio na pinagmulan ko, ah, sama-sama kami buong Baguio yun nagce-celebrate. Hindi ko naranasan yun kasi nga nakikidayo lang talaga ako, di ba? Gusto ko makaramdam sana <chuckles> ng ganon, di ba? Kasi ang sarap kasi sa pakiramdam. Iba kasi yung treatment pagka pagbisita ka, iba din yung trato kapag ikaw mismo talaga yung talagang lokal na talagang nandun, di ba? Ibang-iba siya, di ba? Mm.
Oo. <laughs> Oo sabagay. Mm. Sabagay. Mm. Pero ano kung merong pagkakataon, di ba? Though kahit na naging abala yung magulang mo, pero kung meron kang ku kung bibigyan ka ng pagkakataon, willing ka bang i-explore yung pista at tsaka yung komunidad ng pinagkad na kinalakihan nung magulang mo?
Mm. Mm. Oo. Ay, oo. Mhm, oo, curious na curious ako kasi yung mga lugar ng sa ta sa side ng aking tatay wala akong idea kung paano nila ano, eh, sine-celebrate yung ganong pista. Ganon din sa side ng aking ina, hindi ko rin alam. Kasi wala akong idea kung hindi kasi ganun kakilala yung lugar nila. So hindi katulad ng Cebu, ng Davao, ng Ilo-ilo, Bacolod ganyan kilala yung lugar nila. Yung sa lugar nila hindi. So gusto kong i-explore kung paano sila mag-celebrate, anong pamamaraan nila, anong kara gano ka-ingrande yung mga ganyan. At wala talaga kahit naikwento nila nun, hindi nila naikukwento talaga sa totoo lang.
Mm, yun. Mhm. Okey, okey. Mm. Sabagay. Mm. Ah. Sabagay.

Alam mo, alam mo dati alam ko yung ibig sabihin niyang literal na meaning niya sa Tagalog ng Panagbenga pero hindi ko na siya maalala ngayon basta naalala ko lang siya Panagbenga. Tapos pag ano sini-celebrate siya lagi nalang may kaugnayan sa bulaklak yung pag aano nila ng mga makukulay na bulaklak sa mga parades nila, ganyan. Tapos yung, mga katutubo nila pumaparada din, kasi minsan akong naka-attend no'n naalala ko nasa ano pa ata ako nasa kolehiyo pa ako hindi ko talaga hindi talaga ako wala talaga akong in intensyon talaga na pumunta sa ano na yun sa pista na yun kumbaga sinama lang ako ng pinsan ko dahil siya ay photographer so kumbaga may plus 1 siya Oo, photographer siya tapos kumbaga yung mga photographer kasi sila puwede silang bu pumagitna ganyan or ah, yung makalabas sa harang, eh, ako dahil assist kumbaga parang assistant-assistant nakakasunod ako sa kanya, oo nakakalapit ako sa mga bulaklak. Sobrang hangang-hanga talaga ko sabi ko, "napakagaling nila gumawa, pa'no nila napag <sniffs> bubuo-buo yung mga bulaklak na yun na parang sa tagal ng ha at haba ng parada ay hindi siya nalalanta." So sobrang ano, sobrang kinagiliiwan ko talaga yung pista na yun, pero yung literal na meaning yan hindi ko talaga matandaan na pasensya na din. <chuckles>
Okey. Oo. Hmm. Okey. Ah, okey. Mm. Hmm. Kaya pala, mhm. Mhm, mhm. <chuckles> Ah, okey. Hmm. Ah, ayos lang yan, ayos lang yan kumbaga yung Panagbenga ba bukod sa Panagbenga may iba ka pa bang lokal na pista na paborito talaga?
Hmm. Hmm, siguro susunod do'n is yung ano na, yung sa Cebu yung Santo Nino yung sa Cebu na ano oo, kilalang kilala siya 'di ba na tuwing may pista sa Cebu talagang dinadayo rin talaga siya. Siguro dahil yun naman tungkol sa patron ng mga santo katulad ni Santo Nino 'di ba at saka, ah, dahil din sa pagiging masayahin ng mga Cebuano kasi minsan akong nakapunta rin sa Cebu pero hindi hindi ko pa siya naranasan. Gustong-gusto ko lang siya kasi 'pag napapanood ko siya sa mga, ah, videos ganyan na parang ang saya-saya lang ng mga tao do'n nagce celebrate tapos ayun nga talagang At saka medyo mahaba din yung selebrasyon nila tapos kasama do'n sa selebrasyon yung talagang maintim ma ano mataimtim na, ah, pananata talaga nila kay ano, ah, Santo Nino yung mga pasayaw din nila yan mga parada gustong-gusto ko din yan sa Cebu.
Ah, oo nga 'no? Mm. Oo. Mhm, mhm. Ah, mm, kung sabagay. Oo nga, mm. Mm. Mm, kumbaga kung pero kung bibigyan ka ng pagkakataon 'no, na makadalo ka do'n sa Cebu, mayro'n ka bang isasama o gusto mo mag-solo ka muna?
Mm. Mm.

<laughs> So talaga yung curiosity mo talagang nandun nagbi-build up talaga 'no? Oo, 'no? Pero sa nakikita ko naman sayo willing to explore ka talaga, eh, tignan mo napunta ka nga ng Baguio 'di ba? Pero eto 'no, bilang nakakaranas ka na talaga magpunta-punta ng mga pista-pista at, ah, matutunan 'yung komunidad nila dun, ano ba 'yung may papayo mo dun sa mga ibang tao na first timer na pupunta sa pista? 'Di ba, ano ba 'yung mga dapat nilang subukan o kaya ano ba 'yung dapat dalhin at tsaka paano magpakita ng respeto sa lokal na kaugalian?
Oo. Oo. Mm, mm. Oo. Oo, oo. Mm, oo. Mm. Ah. Mm. Oh. Ay oo maganda 'yun. Siguro ano unang-una kung pupunta ka sa isang pista. Alamin mo yung anong klaseng pista yung pupuntahan mo. Kasi may mga pista na, ah, tungkol sa patron. Wala kang idea kung ano yun. Si siyempre 'di ba maganda yung may alam ka na rin para na natututunan mo rin kung ano yung mga kulturang, ah, naa-ano nila na naipagdidiwang nila nung ano pista na yun 'di ba? Tapos siguro nandun yung, ah, wag kang mahiya wag mag ano kasi ano yun, eh, panahon ng kasiyahan, selebrasyon ganiyan. Kung mahihiya ka parang hindi mo masyadong mae-enjoy yung selebrasyon. Maging open ka kung baga. Tapos nandiyan yung sumubok ka rin na, um, hal kasi pagpista alam mo maraming pagkain, eh. Subu subukan mo yung iba't ibang putahe nila, yung pagkain nila. Kasi dun mo madidiskubre din talaga yung ano, eh, yung kultura nung bayan na yun, nung lugar na yun, at maa-ano maa-appreciate mo talaga siya ng mabuti. Tsaka enjoy lang, wag kang maging negatibo. Halimbawa kasi hindi mawawala sa mga kasiyahan yung may hindi magandang nangyayari, wag mo siyang i-take na ano 'di ba dalhin na "Ay ganto pala, ay ganyan pala", hindi. Kasi ang may mga pagkakataon talagang ganon, pero isipin mo nalang 'yung kasiyahan mismo kung 'yung selebrasyon ganiyan. I-enjoy mo lang siya. 'Tsaka, um, ano, um, siguro, ano lang dagdag nalang din kapag 'yung mga sobrang kasiyahan kasi minsan, ah, 'yung mga tao hindi maiiwasan din na ano, ah, maoover ma parang OA, par parang exaggerated masyado. Oo, oo mao-overwhelm sila ganiyan. So, ah, minsan din wag kang masyadong ano maging sensitibo i-appreciate mo lang 'yung mga ganong, ah, kilos nila at attitude nila kasi panandalian lang naman 'yun. Kasi parang sa isang araw ganon lang sila, pero the next day okey na walang dina sila ganon uli kumbaga 'yung mga ganon. Mm.
Mhm. Sabagay, oo. Mhm. Oo. Mhm, mm. Mhm. Mm. Mhm. Oo. Oo. Mhm. Oo. Ma-overwhelm din talaga sa nangyayari. Oo. Oo. Tama. Mm. Mhm, mhm. Sang-ayon ako dun. Talagang alam mo matututo 'yung mga papayuhan mo ng ganiyan na mga first timer 'no? Kasi may mga first timer na hindi talaga sila aware sa pupuntahan nila 'no? Kagaya 'nung sayo. 'Di ba naranasan mo yung napasama ka lang din pero at least, ah, ma natututo ka mag-adjust, so malaking tulong talaga 'to 'no. Pero ikaw, ikaw ba 'yung tipo nung tao na makwento ka, halimbawa 'di ba naranasan mo magpunta ng pista, nakikwento mo ba 'to sa ibang tao sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, o sa mga ka-workmate mo?
Mhm. Totoo, mm, mm. Oo. <chuckles> Tama. Mm, mm, hmm. Mm. Ah.